Also, ich glaube, was man da sagen muss, ist 1. mal, wie gesagt, du hast einen sehr beeindruckenden Lebenslauf, also, jegliche Kritik in diese Richtung wäre unangebracht. Ähm, und außerdem, es geht um Meinungen, Erfahrungen, Wissen. Ähm, da es gibt immer Menschen, die anderer Meinung sind, und dementsprechend wird es natürlich jetzt ob es diese Menschen dann bei dir gibt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber es wird auch Menschen geben auf dieser Welt, die das anders sehen, und das ist auch gut so. Und, ähm, letztendlich ich wenn wenn wenn du eine Idee hast und dir alle nur zustimmen, was wäre das denn für eine Idee, weißt du, wie ich meine? <laughs> Genau.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. <laughs> Das hast du schön gesagt. Ja. <chuckles> Aber weißt du, äh, das ist ja man man wird ja öffentlich, ne? Äh, da stellst du schon die Frage: „Gehst du unter echten Namen da rein?“, ne? Ähm, und du hast da ja auch 'n Xing-Profil, du hast 'n LinkedIn-Profil, und dann heißt es plötzlich: „Ja, okay, der ist jetzt irgendwie senil geworden oder so weich oder emotional”, ja? Und, äh, wenn man das denn so sieht in, äh, manchen ich bin jetzt kein Social Media äh, Fan, ja? Äh, ich mache WhatsApp, hab da meine 2, 3 Gruppen fürs Segeln das mache ich sehr gern. Da habe ich so 'ne Gruppe, weil ich solche Segeltörns organisiere. Ähm, ich habe 'n Familienchat,- große Familie,- und, ähm aber ich bin jetzt nicht aktiv auf Facebook oder, äh, weiß ich was, TikTok, diese Dinger hasse ich, ja, äh, weil ich da befürchte, wenn man sowas da reinstellt, dann kriegst du so 'n Shitstorm von irgendwelchen völlig unqualifizierten Leuten, ne?
Ja. Mhm. Mhm. Mhm, ja. Mm, schön. Mhm. Mhm. Ich verstehe, ja. Das ist auf jeden Fall 'n J
Ja, deswegen. Mhm.
Ja, das ist auf jeden Fall 'n Äh, sorry. <laughs>
Deswegen <laughs> des deswegen gehe ich eher, äh, auf Spotify, äh, und Youtube. Ja, das sind so die Kanäle, die ich zur Zeit angehe, aber ansonsten keine Social Media.
Mhm. Mhm, ich verstehe. Also, ähm, es ist auf jeden Fall 'ne 'ne berechtigte Angst, weil das halt einfach oft passiert, ne, grade in den sozialen Medien, wo wo niemand vor dir steht, wenn er dich ankackt, sag ich jetzt mal, ne? Ähm
Mhm. Mhm. Richtig, genau, schön ausgedrückt. <laughs>
<laughs> Ja. <laughs> Ähm, du sagtest ja, du bist in Führungspositionen gewesen, und ich meine, es gibt ja immer, wenn man in einer Führungsposition ist, Menschen, die einem äh w die man quasi dann anführt, die nicht a da in deiner Meinung sind, und die vielleicht auch Negatives über dich denken. Das wü das würd's ja zwangsläufig geben, das ist einfach grundsätzlich so, ne? Wie bist du denn damit umgegangen? Weil, das ist ja eigentlich 'ne recht ähnliche Situation, oder?
Ja. Ja. Na klar.